Oke, kalau minta maaf misalnya ya ke siapa nih? Kalau ke pasangan atau ke keluarga, ya karena memang pernah kalau aku kan dulu juga pernah ya ada kasus it eh, ada kasus. Ada masa di mana aku itu remaja itu, eee, dibilangnya la labillah, orang kalau remaja labil. Itu pernah aku di, eee, dimarahi sama orang tua, aku diemin sampai hampir 1 tahun, Kak. Itu ada masanya itu, aku diam, aku nggak terlalu banyak sebenarnya diam itu bukan berarti, apa ya namanya, aku, eee, marah-marah enggak, aku diam. Jadi kalau ditanya ya sekedarnya aja, aku pernah ada masa itu, karena memang, eee, itu cuma hal sepele Kak, teman-temanku itu kalau malam boleh dia bermain, kalau aku nggak boleh d ada jam malam. Nah itu bikin aku, eee, merasa aku kan sudah gede gitu loh, nah itu pernah itu ada masa dan itu ketika aku, apa namanya, di, apa, di aku tuh minta maaf ketika lebaran, Kak. <chuckles> Lebaran itu aku minta maaf, di situ tuh heeh, di lebaran aku minta maaf jadi ketemunya lebaran itu aku minta maaf dan aku mengakui bahwa, eee, di situ ketika aku, eee, terlalu, apa ya, tidak berbakti, bukan ya, kasihan juga ya orang tua, gitu kan. Orang tua juga kasihan, dia udah ini udah cukup, apa, membantu aku kenapa aku seperti ini, jadi ada rasa sayang aja, sayang terus rasa hormat juga itu kalau sama orang tua Kak, kayak gitu.
Oke. Mhm. Heeh. Betul betul sekali. Waduh, suh catat, total. Mhm. Mhm. Oke. Betul betul. Waduh, menarik. Heeh. Oke. Iya iya, oke. Waduh, oke. <chuckles> Saya jadi kok relate ya, eee, tunggu lebaran untuk minta maaf gitu kan, karena dulu saya kayak gitu, Mbak. <chuckles> Kalau ada salah ama orang itu saya saya, eee, apa ya, saya koleksi dulu kan kesalahan, jadi minta maaf tuh saya, eee, semuanya pada saat lebaran gitu kan. Jadi rasanya kayak mana ya, bebannya bebannya terbagi gitu karena, eee, je karena mu jadi 1 kan, kadang mungkin dari pihak sananya duluan yang itu gitu, jadi saya bisa bisa relate sekali gitu. Nah mungkin Mbak bisa nih menjelaskan secara spesifik nih, apa sih perbedaan mendasar gitu apa, k eee, antara meminta maaf secara tulus dengan, meminta maaf untuk menyelesaikan permasalahan? Bagaimana sih, eee, Mbak bisa memastikan bahwa, permintaan dari diri sendiri itu bisa tulus gitu? Apakah minta maaf tulus itu, fokus ke dampak ke kita sendiri daripada ke dampak orang lain? Jadi kita bisa tenang gitu, Mbak, eee, dari Mbak sendiri ada nggak perbedaan spesifiknya, Mbak?
Mhm. Iya. Oh, oke. Biar jadi 1, biar jadi 1 kan. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Kalau perbedaan spesifik antara permintaan tulus it dan permintaan apa tadi, Kak?
Iya.

Iya kalau malu sama gengsi, kalau malu iya sebenarnya sama-sama ya hampir tipis ya Kak, ya. E kalau malu itu kan, misal nih ya e misal, kalau aku e apa namanya eee sudah punya pasangan gitu kan, namanya seorang istri, <laughs> karna kalau udah udah apa namanya udah udah punya salah nih sama suami, tipikal suamiku e itu kalau dimarahi itu diem Kak, dia itu diem gitu kecuali kalau memang aku kebablasan itu baru dia bersuara. Tapi kalau misal ngomel-ngomel e biasa itu dia diem gitu. Misal ya contohnya, suami udah ngingetin nih, misal udah ngingetin. E diingetin udah dua atau tiga kali gitu, aku lupa aku lupa kan. Ah, kan, suami ngingetin terus aku akan bilang "loh, kok tadi nggak ngingetin sih?" "Udah udah diinget tiga kali." "Iya, jangan cuma tiga kali dong ngingetinnya banyak kali dong!" kaya gitu kan. E jadi tidak mengakui ya, itu kan tidak mau mengakui gengsi. Nah, itu namanya gengsi tadi ya Kak ya. Kalau malu, nah, kalau malu itu lebih ke, "masa sih e aku harus minta maaf sih" kayak gitu gitu ya, ada sih tipis-tipisnya ada gitu kan. Cuma memang e untuk menjaga keharmonisan, nah, aku belajar nih, Kak. Kalau tadi kan, aku bilang kalau sama orang lain nggak apa-apa lah cepet move on gitu kan. Tapi kalau sama pasangan aku nggak bisa begitu Kak, Kenapa? Wah itu nanti bisa ini ni nan langsung datang ke KUA tuh kalau begitu kan. E langsung ke Pengadilan Agama kalau begitu, gitu kan. Maksudnya bukan KUA, Pengadilan Agama. Jadi aku biasa
Lebih kemana tuh, kalau malu tuh? Heeh. <chuckles> Iya, oke. Betul sekali. Mhm. Ah. Oh, gitu. Heeh. Heeh, iya. Heeh. Oh, gitu. <laughs> Eee, oke Mbaknya. Arh gengsi, oke. E oke, oke. Oke. Iya. Heeh. <chuckles> Mungkin. Eh waduh, jangan sampai Mbak, jangan sam. Mungkin di sini kan, eee, antara malu dan gengsi mungkin. eee, lebih ke ego mungkin ya, eh ego lebih mendominasi di situ ya. Kalau malu mungkin enggak ada ego-ego itu, tapi lebih di gimana ya kita takut, eee, ilang muka di situ. <chuckles>
Iya. Mhm. Benar, ilang muka sebenarnya. Cuma memang kalau sekarang sih aku triknya ya Kak, ya, untuk biar enggak apa minta maaf ya ini biasanya, itu memang bukan kalau aku yang salah, itu bukan aku yang memulai untuk ngomong memang bukan ya biasanya suami aku mulai ngomong. Misalnya e entah itu nanya apa lah nanya apa terus nanti kalau duduk bareng biasa aku e sorry ya, e sorry ya Babe, tadi aku begini begini begini. Aku ini, tapi sorry-nya itu alasannya banyak kali Kak, aku tuh begini makannya kayak gitu, jadi ada, minta maafnya ada, tapi alasannya lebih banyak daripada minta maafnya gitu kalau aku ya untuk pasangan, kayak gitu.
Ya gimana tuh? Iya. Heeh. Mhm, mhm mhm. <laughs> iya. Waduh menarik sekali. Nah, eee tadi Mbak, eee, apa ya menyebutkan kalau ada kita salah sama orang, ah ya udah kita aja yang move on duluan kan kita lebih gentleman gitu kan, istilahnya kita block dia duluan, daripada dia block kita duluan gitu kan. Nah, eee, kalau Mbak sendiri ini kan, menurut Mbak, eee, sistem block ini apakah lebih ke malu atau ke gengsi?
Mhm. Di block duluan. Eh.